Uy, ah, magandang gabi, ah, kamusta ka naman?
Ah, hello magandang gabi, okey naman ako ikaw ba?
'To ayos lang din at katatapos lang mag-late hapunan ba. <laughs> Ikaw na papahinga na ba o ano?
M. Oo, na nakapaghapunan na rin at nagpapahinga na lang din ngayon, ano atin?
Ito, ah, gawa kasi nung di ba nga, pansin mo naman yung ating teknolohiya ngayon. Ikaw ba paano mo ginagamit ang teknolohiya para mapadali yung buhay mo?
Alam mo napaka-suwerte natin 'no, ngayon kasi mayro'n ng technology o teknolohiya dahil napapadali na talaga lahat ng bagay. 'Di ba, sa ano palang, eh, sa komunikasyon palang ramdam mo na na napadali ito ng ano, eh, teknolohiya. Kasi ngayon, isang pindot lang, um, puwede mo ng makausap yung mga mahal mo sa buhay, lalo na kung malayo sila sa'yo 'di ba. Hindi katulad noon na os ang communication is yung sulat pa so, matagal mo pa bago matanggap yung gustong sabihin. Ngayon, video call 'di ba, parang nababawasan na rin yung homesick ngayon dahil sa ano, sa bagong teknolohiya. 'Tsaka ang dami na ngayong sa smartphone 'di ba na, um, puwede mo na kahit smartphone lang yung mayro'n ka, marami ka ng magagawa, ikaw ba?
Mhm. Mismo. Mm. Totoo 'yan. Oo nga, sang-ayon ako diyan, gawa nung kasi nung maliit ako ang tatay ko no'n Saudi boy, eh. So, naranasan namin yung talagang yung yellow pad paper na bali taliko talikuran pa yung sulat talaga ng tatay ko no'n para makatipid at masagad niya yung maisusulat. Tapos yung voice tape di ba, magrere-record sa cassette tape pag ta's magkukuwento siya ng nangyayari sa kanya no'n, eh, inabot pa nya yung Gulf War no'n, eh. So, minsan naririnig namin sa background nung recording niya sa voice tape na ano, eh, yung sirena "nge" gagano'n. Tapos magi ihinto niya muna kailangan na magtago sa basement gano'n at siyempre maririnig maka makakarating yung sulat makakatanggap ka ng sulat mga after 2 months gano'n. <chuckles>
Mhm. Hmm. Oo. Ah, oo yung snail mail pa no'n, no? Mhm. Mm. Mm. Mm. <chuckles> Oo. Mhm, gano'n? Two months 'no? Oo, so matagal. So, ngayon talaga ano na, eh, pag malayo ka, ano lang, video call na. Parang hindi na gano'n ka ano ngayon yung home kahirap yung ma homesick, di ba?
Mm. Totoo. Eto, eh, matanong ko sa'yo. Ikaw ba, anong madalas mong ginagamit para 'yong nakakatulong talaga sayo sa araw-araw?
Mhm. Ako sa teknolohiya madalas ko talagang ginagamit 'yong smartphone. 'Di ba kasi sa smartphone, 'yon nga, pwede ka nang makipag-communicate, puwede ka nang maglaro, pwede ka nang manood, puwede ka din magtrabaho sa smartphone. Tapos 'di ba pag gusto mo kumain, ah, pwede mo na i-order gamit 'yong cellphone mo, 'di ba? Pag gusto mo nang humanap ng sasakyan mo, pwede mo na rin kunin gamit 'yong cellphone. So 'yon talaga 'yong madalas o pinaka technology na nagagamit ko sa araw-araw, 'yong smartphone. Ikaw ba?
Mhm. Oo. Tingin ko naman halos lahat na ng Pilipino gano'n din, eh, 'yong smartphone, eh. At, ah, gawa nung pansin ko kasi mas naging laganap na ang mga online. Kasi na-introduce tayo sa pansin ko lang, ah, sa online transactions no'ng pandemic, 'di ba? COVID. Dahil siyempre walang makalabas, tsaka ako man, ano ko do'n, eh, ah, aminado ko na noon hindi a pa ako gumagamit talaga ng mga Lazada, ng mga delivery.
Oo. Mm. Mm. Oo. Totoo 'yon. Ako rin, oo. Parang nagsimula lang talaga ng ano, eh, no'ng nag-pandemic, eh, 'no? Mm.
Nag-boom. Do'n talaga nag-boom. Pero kung tutuusin, huli na tayo, 'di ba, dahil ang ibang bansa
Oo. Oo, kasi sa ibang bansa matagal nang may Amazon, dep eBay. eBay eBay pa ba? <laughs>
mismo. Mm. Hmm. Ewan ko kung may eBay pa, oo. Tsaka naalala ko din noon 'yong pag-usad nung teknolohiya. Meron na rin naman, 'di ba, talagang smartphone no'ng bago mag pandemya. Tsaka 'yong ibig kong sabihin, eh, no'ng araw, 'di ba ang cellular phone, ang SIM card ang mahal, 'di ba? Natatandaan ko no'ng unang bumili ako niyan, nasa 1500 yata eh, 'yong SIM lang.
Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo, tas nakalagay pa 'yon sa lata, 'di ba?
<laughs> Oo tama. Tapos bibili ka ng load, ang mamahal, 'di ba?
<laughs> Oo, iis isa-scratch mo pa, 'di ba?
Mm. Pero ngayon, Diyos ko, kahit nga 'yong simpleng kahit nga 'yong mga simpleng mamamayan natin o 'yong mga talagang hikahos, eh, makikita mo talagang may smartphone, eh. Tapos nakapag internet so ta
Mm. Mm. Totoo 'yon. Tsaka ngayon 'yong mga online ano, eh, platform, online payment, laking tulong na nun ngayon, eh.
Mm, malaki naman talaga. 'Yon din ang nagpapagaan din naman ng buhay ko naman, eh, 'yong 'pag magbabayad ng bills
'Di ba 'yong mga mm. Oo, totoo 'yon. Dati pag magbabayad ka ng bills, pipila ka pa ng mahaba. Ngayon pwede mo nang bayaran online.
'Yon sa sasakyan. Hmm. Totoo. Tapos 'yong kung wala kang masakyan meron na 'yong mga Grab, Grab. Tapos 'pag nagmamaneho ako, gamit ko na 'yong Waze, 'di ba, 'yong Google Map, 'di ba? Talagang
Oo, Angkas, 'di ba? Mm. Mm. Totoo. Laking tulong talaga ngayon nung ano, nung teknolohiya, 'no. Ikaw ba, sa tingin mo may mga bagay ba sa teknolohiya na ka ano, eh, sabi natin 'yong teknolohiya napapadali niya lahat. Pero ikaw ba meron bang mga bagay na nagpapahirap din minsan?
Hmm. Ah.
Kahit ito'y para ano ba, sa'yo ba?
Nagpapahirap? Siguro sa'kin 'yong mga sitwasyon na parang hindi nagpapahirap, 'yong naaabuso na mga kumakalat na mga fake news, maling impormasyon. Siyempre, ah, 'yong mga nag-aabuso, nananamantala, mga scammer, 'di ba? Tsaka lalo na 'yong sa mga ibang kababayan natin na hindi din talaga nakakasabay sa sa ano ng teknolohiya ngayon. 'Yong mga
Totoong mm. Totoo 'yon, mm. Mm. Oo, oo. Totoo 'yon 'no. Sang-ayon ako do'n. Kasi kung maaalala mo nung nagkaroon ng pandemic, ah, parang lahat, uhm, ginagawa online, 'di ba? Pero kasi may iba tayong mga kababayan na wala naman silang access, eh. Wala silang smartphone, 'di ba? So paano nila gagamitin 'yong teknolohiya kung wala silang access do'n?
Mm. Tama. Mm. Totoo, at kung meron mang magka-access yung mga hindi nga sapat ang kaalaman kung papaano ma manaliksik, kung papaano kumpirmahin kung tama ba yung nakikita nila lalo na yung mga matatanda, 'di ba? 'Yan.
Mhm. Totoo. Mm. Mm. Totoo yun, tsaka isa rin, 'no, yung yung sa isa sa nagpapahirap nung teknolohiya or yung makabagong mga gadgets ngayon, 'di ba? Parang ngayon kasi, wala ng masyadong personal na interaksyon yung mga tao. Mhm. Kasi parang ngayon, ah, la lahat kasi puwede mo nang gawin, makausap online, puwede ka na makipaglaro online, 'di ba? Hindi kagaya nun, 'pag gusto mong makipaglaro, eh, kailangan mo pang kitain yung kaibigan mo, punta kayong dalawa sa comp shop. Ngayon kasi ano, eh, kahit malayo kayo, puwede na kayong maglaro. So, parang yun yung nasasakripisyo ngayon, yung personal na interaksyon.
Hmm. Ayan, oo, sang-ayon. Mm. Tama. Tama. Alam mo, parang 'di ko nga alam, eh, kung naging busy ba talaga tayo. Ako, pansin ko kasi nung nagkaroon na talaga ng mga online transaction at yung nakakapagtrabaho ka na nga sa bahay. Nakahawak ka sa cellphone mo, parang pansin ko, mas naging busy na ang tao. Ako man sa sarili ko, parang naging bu ano nga, eh, eto, ah, maba maibahagi ko lang. Tinanong ko yung mga anak ko. Ah, kasi may isa na akong kolehiyo, isang senior high, sabi ko, "Ikaw ba, kayo ba, pansin niyo ba ang bilis ng panahon?" Kasi akala ko, ako lang. Pansin ko, ako lang. Parang ako lang yung nabibilis ang tingin, pero nung tinanong ko sila, oo, sabi nila, "Opo, Daddy, mabilis lang din talaga." Tapos na-realize ko at napag-usapan namin na siguro kasi dahil nga meron tayong laging hawak na gadget. Yung konting panahon, minuto na nababakante tayo, eh, nagbaba-browse tayo, 'di ba? So, mapapansin mo, magugulat ka, uy, halimbawa 'pag nag 'pag maghintay ka ngayon ka nga ngayon hindi ka na maiinip, 'di ba? Kasi hahawak ka na ng cellphone.
Mhm. Hmm. Totoo yun, mm. Oo. Mhm. Mm. Ah, okey. Mm. Totoo, mm. Mm. Mm. Oo, sang-ayon ako dun kasi, oo. May cellphone na, eh, hindi tulad dati na talagang parang ang bagal ng oras kasi. 'Di ba?
Tama. Talagang maghihintay ka talaga na titignan mo noon pahirapan talaga yung ah, bilib talaga ako nung araw na yung hintayan yung meet up, 'di ba? Na walang cellphone na 'pag sinabing alas otso, 8:00, kahit maghintay kang 30 minutes, 1 hour. 'Di ba, talagang hihintayin?
Mhm. Totoo, mm. Oo, kasi wala pang way of ano nun, eh, communication talaga, eh. Though meron ng text messaging nun, 'di ba? Mhm.
Oo. Oo, noon noon. Pero inabot ko kasi yung ano, eh, yung wala akong cellphone pa, eh. Talagang 'pag ano, maghihintay ka talaga kung gusto mong ma-meet yung tao or siyempre may usapan kayo. Tapos yun nga, hindi tulad ngayon, alam mo na kung nasaan siya, eh, <laughs> yung real time na
Ah, o Mhm, mm. Oo, sang-ayon ako dun. Oo, puwede mo na i-track, eh, hindi ba? <chuckles> Oo.
Mm. Eh, ikaw ba, matanong ko naman, paano mo naman nakikita yung epekto ng ating teknolohiya ngayon sa malamang, sa trabaho? Ikaw? O sa pag-aaral ng mga kakilala mo?
Mhm. Mhm. Ako, sa trabaho muna, 'no? Sa trabaho, talagang malaking tulong siya. Kasi ako, work from home ako, eh. So, naka-rely talaga ako sa technology sa paggawa ng trabaho ko. So, na malaking tulong siya kasi nabibigyan ka ng chance, kami ng chance sa makapagtrabaho kahit nandito lang sa bahay. So, sobrang ganda nung epekto ng teknolohiya sa trabaho namin pero siyempre meron din naman yung mga cons kasi siyempre, dahil nasa bahay ka na nga lang nagtatrabaho, nawawala na yung ano, eh, yung boundary ng trabaho pati ng pahinga, 'di ba? Saka sa pag-aaral naman, 'no, ah, ngayon napapansin ko rin dun sa anak ko, talagang ano, eh, ah, mabilis na, kasi dati ang hirap pa mag kung may assignment, 'di ba? Dati nagka-cut outs pa nga tayo sa mga diaryo, sa magazine. Ngayon, talagang ise-search na lang nila, ipi-print nila, yun na, 'di ba? So, ganun na kabilis yung teknolohiya ngayon sa pag-aaral. Eh, para sa'yo ba?
Mm. Ah, okey. Mm. Mm. Mm. Oo. Totoo yan. Mm. Hmm. Ah, o. Ay, oo. Oo, oo. Mm, alam mo natutuwa ako sa huling sinabi mo, yung nagka-cut out, naalala ko tuloy nung nag-aaral tayo. Nag-aaral ako na, hahanap ng project di ba, kailangan Paramihan, puput "Punta ka dun sa tiyahin mo. Punta ka dito kay ano, baka meron pa silang magazine." Mga ganun, di ba? Ah, yung sa'kin sa pag sa trabaho pareho tayo, eh, ano din ako work at home, yun nga lang din ang malaki talaga ang convenience. Pero yun nga, may cons talaga, may mga downside na rin tsaka nandun na rin kasi pumapasok yung mga pagdating sa trabaho. Yung minsan may mga umaabuso, eh, na kunyari may problema sila sa internet nila. Alam mo, kumbaga sa'kin, ah, naaapektuhan din yung trabaho. Talagang ano, eh, nasa tao din kasi, kung aabusuhin mo o hindi, eh. Tapos yun din, sang-ayon ako yung minsan nako-compromise yung trabaho mo dahil nasa bahay ka, dahil biglang may kailangang gawin na ito. Minsan, nakakalimutan mo na, hindi, oras ka ng trabaho dapat dun lang ang oras mo. Wala ka dapat gawin sa bahay dahil oras ng trabaho mo, bayad ka, binabayaran ka, para diyan trabaho mo. Kaya may, kay wala kang ginagawa oras ng trabaho
Ah, oo. Oo, sa dyaryo pa nun. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Mm. Oo, oo. Totoo, mm. Mm. Mm. Oo, oo. Oo, oo. Oo, maganda lang dun talaga 'no? Ano, eh, tawag dun, parang hawak mo yung oras mo, eh, pag nandito ka sa bahay.
Mm. Totoo, totoo. Ako, ang dami kong nagagawa, eh. Ngayon sa pag-aaral naman, ah, kasi may nakausap ako minsan, eh, na teacher na, ayun nga. Ang nas nabanggit niya din sa'kin yun nga, na nag-agree, sumang-ayon ako na, mas madali naman din in terms of yung mga presentation, di ba, pag may mga reports. Kasi hindi katulad nung araw na susulat ka sa Manila paper, sa blackboard. Kagaya ngayon yung access nga ng mga libro, di ba, yung mga lesson plan mo, madali ng i-present, di ba? Hindi katulad noon.
Oo, totoo. Mm. Mm. Mhm. Mm, totoo. Dati ano, eh, susulat ka pa sa manila paper, 'di ba? <laughs> Oo, ngayon ano na, eh, PowerPoint presentation na.
Yun nga lang yung downside, yung Mm, uuwi, 'di ba? Totoo, tapos yung, 'di ba 'pag mag lalo na elementary naalala ko yun, eh. Elementary na magsusulat, 'di ba? Sino yung uutusan ng teacher. Kung ano yung na sa libro isusulat, tapos isusulat mo sa notebook. Tapos pabilisan 'yan dahil 'pag napuno na yung buong mula't kaliwa hanggang kanan. Magbubura na sa bandang kaliwa, 'di ba?
Oo, buburahin na yung bla yung ano nakasulat sa blackboard, 'di ba? Oo.
<laughs> Napaka nostalgic ng usapan <snorts> natin, natutuwa ako.
Oo, ngayon ano yung sa anak ko ano, eh, bini ano, ina-upload na nila yung mga presentation nung teacher.
'Di ba, ang dali lang. Sabi ko nga sa mga anak ko, eh, lalo yung sa bunso ko. Sarap, sarap ng mag yung mag-aral ngayon, <snorts> siguro kung ako ngayon yan naku, grabe!
Mm. Totoo. Oo, dati. Oo, dati pabilisan pa talaga magsulat, 'no. Pero ngayon talaga, ang dami ng magandang epekto nung, ah, teknolohiya. Ikaw ba may mga simpleng paraan ka ba para masulit ang teknolohiya nang hindi ito nakakaabala sa araw-araw mong buhay?
M. Sa'kin kasi ang inaaral ko na ngayon na in kumbaga sa kabuuan na to yung ah, nililimitahan ko na lang din na binibigyan ko ng oras yung sarili ko na kumbaga, "Uy tama na muna yan ano mo hawak ng gadget, tama na muna yung sa pag-browse mo sa kompyuter sa internet." Na binibigyan ko yung oras na kailangan kong gawin na ibang bagay at pakisalamu
Hmm. Oo. Binib Mm. Mm, parang binibigyan mo yung sarili mo na ano, eh, na magpahinga din mula sa mga gadgets.
Totoo yan, tapos ako nga kagaya na nabanggit ko kanina di ba, yung sa trabaho minsan nako-kompromiso yung trabaho mo dahil sa gawaing bahay. Minsan pag break ko bigla akong bumabanat magwawalis sa may Alam mo kasi ang dami mo puwedeng gawin, eh, nasa bahay ka lang.
Mhm. Hmm. Totoo, kasi work from home ka lang, eh, di ba?
Eh, ikaw ba papaano mo nasusulit?
Talaga nasusulit ko yung teknolohiya kasi siyempre dati ano, eh, ah, pahirapan pa mo kung kailangan mo ng ng bagong damit pupunta ka pa sa mall di ba, pag kailangan mo umorder ng ganyan pupunta ka pa sa mga restaurant. Ngayon nando'n na lahat sa teknolohiya. So, talagang masusulit mo yung teknolohiya, eh, 'no, parang nasa iyo na lang 'yon kung pa'no mo siya gagamitin ng tama para hindi makaabala sa ano, eh, sa buhay mo.
Hmm. To Mm. Totoo. Oo, ikaw lang yan may lalagyan mo ng limitasyon talagang totoo nga lahat ng ma bagay pag sumobra masama. <chuckles>
Mhm. Mm. Totoo, totoo. Kasi yung teknolo teknolohiya naman andiyan yan dahil may magandang benefit, eh, di ba? Pero minsan nagiging masama din pag inaabuso.
Toto mm. Totoo yan. Oh, siya kailangan ko na rin magpahinga, ha, maraming salamat sa oras.
Mhm. Sige, sige maraming salamat nag-enjoy ako sa usapan natin.
Oo nga hanggang sa muli, ah, mag-iingat ka diyan.
Hanggang sa muli, paalam.
Paalam.